Bon, là tu vois dans dans quelques mois, je je vais heu, je vais et franchement j'ai beaucoup d'enthousiasme par rapport à l'idée, hein, z je vais je vais, heu, pour la 1re fois emmener, heu, mon fils à l'étranger. Joli voyage de prévu enfin de pas totalement prévu, mais en tout cas, voilà, bien bien heu, il commence à bien se dessiner. Et hem, et tu vois paradoxalement, heu, même si d'un côté il y a ce ce fort enthousiasme, heu heu, je je j'appréhende un peu, tu vois? Enfin par moments même, heu, on pourrait quand même parler de de stress et de petite boule au ventre parce que bah, parce que j'ai quand même, heu heu la responsabilité, heu, de de d'emmener, heu, un un enfant de 6 ans à l'étranger et et il y a pas mal de d'imprévus qui peuvent, heu, qui peuvent se se présenter. Heu et aussi, voilà des des des des contextes, des, mmh, des circonstances dans lesquelles, heu, bah, mon fils n'a jamais été, et q et je ne sais pas comment il pourrait éventuellement, heu heu, se comporter et réagir. Et heu, et je t'avoue que du coup, ce ch ça m'embête un peu d'avoir cette forme d'appréhension et de de, qui tu vois, qui gâche un petit peu l'anticipation, l'enthousiasme lié à ce voyage qui arrive dans quelques mois, tu vois?
Bah c'est super! Mmh mh. Mouais, bah, je comprends après c'est tout à fait normal, parce que c'est une 1re expérience et donc tu sais pas forcément trop, heu, à quoi t'attendre. Et heu, et puis, oui, en plus ton fils, heu, est est est jeune donc, hem, comme tu dis: «il pourrait avoir des des réactions un petit peu, heu, bah, heu heu, pas adaptées à la situation» ou que que tu aurais pas pu anticiper. Mais heu mais et ouais et ouais. Mais, heu, on va t'inquiète, on va on va trouver des solutions. Hem, donc, hem, déjà, est-ce que, heu, c'est, heu est-ce que tu vas voyager seul ou est-ce que tu vas être accompagné?
Mmh. Ouais, inattendu quoi. Bah, non, non, je vais être avec mon fils.
D'accord. Hem, très bien. Quelle, hem, quelle destination tu as choisi?
Ah, ah, ah! Ta-dam! New York! <chuckles>
D'accord, OK. Bah, en fait, je te pose cette question parce que, forcément, la la desti la destination, heu, ça fait, énormément, en fait. C'est trouver, heu heu, un endroit où, heu, bah, qui est qui est assez safe. Heu, et heu, politiquement parlant aussi, hein, qui qui craint pas, heu, pour, heu, pour les Français et
Bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui! Non, non! Je je je comptais pas l'emmener non, non mais bien sûr que non, non mais c'est vrai que c'est pas et puis New York est pas un choix anodin, c'est c'est parce qu'en fait, heu, bon, moi la ville je la connais, mais lui évidemment non, mais, heu, il il y a un film qu'il aime beaucoup, heu heu, qui se déroule dans New York, heu heu, c'est Maman j'ai encore raté l'avion et et c'est vrai et et et c'est vrai que je me suis dit: «Tiens pour, heu, pour un 1er voyage, heu, à l'étranger» heu, moi c'est une ville que j'aime beaucoup et et et que je sais que je peux que je peux lui faire visiter que je peux l'emmener aussi sur tous les endroits où on retrouve le petit Kevin, là, Macaulay Culkin dans le film, heu, voilà, heu, et et c'est vrai que, heu, je pense il je pense il va aimer, mais, heu, justement il le le mais dans tout ça, c'est que du coup, bah, z la question que tu posais est pertinente parce que c'est vrai que, heu, suivant l'endroit où tu vas, heu, il y a différents facteurs qui entrent en jeu, di différentes choses, et ne serait-ce que le le le trajet, il a jamais pris l'avion, et ça va être la 1re fois qu'il va prendre l'avion et ça va pas être pour un un vol de 1 heure, tu vois?
Et heu oui, oui non mais voilà. Ah oui! <chuckles> Ouais. Eh oui, c'est assez loin, c'est un vol long-courrier et hem, pour en revenir, heu, à tes à ton stress, heu, est-ce que, heu, tu tu pourrais m'en dire un peu plus vraiment sur, heu, qu'est-ce qui, heu, te te gêne en termes d'imprévu? Enfin, est-ce que tu as tu as déjà pensé à des scénarios? Des choses qui, bah, qui pourraient t'inquiéter, t'inquiéter en fait, une liste de choses qui t'inquiètent, heu, vraiment?
Mmh mh. Mouais et Ouais, ouais. Oui, alors, c'est il y a il y a plusieurs formes de stress, dans le sens où il y en a qui sont pas graves en soi, pas dramatiques, mais juste, heu, un peu plus logistiques et puis, heu et puis un principal, oui, évidemment, qui qui me fait peur- voire 2 - mais, heu, non, bah, le 1er justement, je l'évoquais un peu, c'est l'avion, vu qu'il l'a jamais pris, j'espère que, 1 il va pas être malade, que 2 il va pas stresser, qu'il va pas être hyperactif, hyperagité. Parce que, bah, tu sais, quand tu prends l'avion que tu tombes sur un, heu, un couple ou quelqu'un qui est avec un enfant assez jeune, et et que et qu'il tient pas en place, ça peut être, heu, stressant, et j'ai pas envie de tu sais, d'être un peu le boulet des des gens dans l'avion. Heu, voilà, bon, ça c'est la la 1re chose, mais, bon, qui en soi n'est pas très grave, mais qui est juste, heu, voilà, qui que je me dis: «Bon, j'espère que ça va bien se passer», et surtout qu'il va pas être malade parce que vraiment, heu heu, tout un tout un vol Paris-New York, heu, avec un enfant malade, ça peut ça peut être compliqué. Dans l'idée, lui, il est content, hein, de prendre l'avion, mais c'est vrai que à voir ce que ça va donner. Heu, et puis, heu, et puis après, oui, il y a des choses un peu plus, heu heu, voilà, je sais que New York on va beaucoup marcher, j'espère que ça va pas être casse-pieds pour lui, qu'il va pas passer son temps à me demander: «Papa, tu peux me porter, papa». Parce qu'il commence à avoir un poids où tu le sens passer quand même, heu, quand plus il grandit et heu, et surtout la chose qui me fait le plus peur, c'est qu'il lui arrive quelque chose. Soit que que je le perde- alors attention, on est dans le scénario catastrophe- mais ou même, qu'il lui arrive quelque chose là-bas, j'aurais peur de pas savoir, heu, gérer les choses de la même façon qu'ici, quoi.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais, c'est normal. Après, c'est même si tu es déjà allé là-bas, heu, le fait d'avoir, heu, ton enfant avec toi, c'est vrai que ça a créé des facteurs supplémentaires, heu heu, stressant et hem, par rapport à à l'avion, heu, est-ce que tu crois qu'il y aurait peut-être possibilité, heu, de lui faire prendre l'avion sur un trajet un peu plus court? Histoire qu'il puisse, hem, beh, qu'il puisse avoir une 1re une 1re expérience tu vois? Et heu, et pour que ça puisse te rassurer toi et et heu, et voir comment ça se passe?
Heu, oui, mais je serais curieux de savoir comment on peut faire plus court, du coup?
Heu, non, mais par exemple, heu, un week-end, heu, tu l'emmènes, heu heu, de tu vois, tu ouais, oui avant le voyage, pardon, je me suis peut-être mal exprimée, avant le voyage.
Ah oui, avant ce voyage? Ah! Ah oui, non mais parce que je me disais: «Mais a mais le Concorde n'existe plus, donc Paris-New York, ça reste, heu». Non mais d'accord. OK je j'y j'y étais pas du tout. D'accord. Alors oui, ça, c'est une bonne idée. C'est vrai que, mmh
<chuckles>
c'est vrai qu'on pourrait peut-être, heu, alors, à voir quand, comment. Heu, oui, parce que le problème, c'est que les prochaines vacances, ça va plus être de la montagne et on y va pas en avion, pour le coup. Mais hem, peut-être oui, à ce moment-là, heu, trouver, heu, trouver un un un vol intérieur, quoi. C'est-à-dire un vol, heu, un vol, heu, qui éventuellement, pour aller voir de la famille dans le sud, plutôt que d'y aller en voiture ou en train, heu heu, oui, il faudrait que je regarde. C'est mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, un peu l'épreuve test, quoi.
Ouais. Oui, ce serait, heu oui, essayer de trouver une occasion pour qu'il ait, heu ouais, c'est ça, une 1re expérience de l'avion, tu vois? Et, heu et tout en le rassurant, bien sûr, puisqu'il a l'air d'être très content de de le prendre, et voilà. Ça te permettrait, heu, un peu de prendre la température.
Mouais. Beh, eh, c'est ce qu'il y a c'est que justement s oui, c'est là où c'est, heu, c'est, heu, pertinent, c'est que, heu, mon fils a tendance à, mmh, à toujours, heu, alors, il est toujours enthousiaste, mais après, heu, je sais pas, dans l dans les exemples tout bêtes, heu, tu l'emmènes à Disney, tu lui montres telle attraction sur le principe, il va être enthousiaste et puis quand tu arrives, heu heu, dans le truc pour monter dedans, ben, si tant est que ça fasse un peu peur ou que ce soit à sensations, il va être un peu il va mettre un coup de frein. Heu, ça avait été pareil, il y a quelques années, heu, quand je lui avais je le je voulais lui apprendre à skier. Il avait, dans l'idée, heu, très envie, puis finalement, sur le moment, il a eu un peu peur, mais après, je sais qu'il faut toujours un peu le pousser et qu'une fois que cette étape est franchie, bon, bah, aujourd'hui, il adore skier, heu, aujourd'hui à Disney, il va s'éclater, donc, heu, donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant de de passer par l'étape, heu, test de l'avion, heu, au préalable. Comme ça, si au moment d'embarquer, il a un peu cette appréhension, bah ça arrivera à ce moment-là, mais plus la fois suivante, heu heu, pour le pour le pour le grand voyage. Ouais, donc c'est une idée, ouais, mmh.
Mmh. Ouais, par exemple, mmh, par exemple, et puis, tu me parlais aussi, heu, par rapport au fait qu'à New York, ben, vous allez beaucoup marcher, parce que c'est vrai que la la ville est énorme, peut-être, hem, je pense que tu t'es f peut-être fait un un planning, hein, heu, de d'activités, tout ça et heu, bah, peut-être, heu, aussi varier les moments où vous marchez, et heu, les activités, heu, qui qui demandent, heu qui qui demandent un peu moins d'effort, tu vois?
Mouais, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas bah, alors, pour pour tout te dire non, j'ai pas encore planifié, parce que c'est quand même, heu, c'est pour juillet, hein, donc c'est un dans un peu plus de de de ouais, un peu plus de 7 mois, donc, heu heu, mais, heu non, mais parce qu'en fait dans ma tête, je sais, déjà, ce qui est là où il faut que je l'emmène et tout, c'est sûr que Times Square, c'est obligé, enfin, il y a des endroits, comme ça. Heu, j'ai oh! J'ai eu un trou de mémoire, heu, le la la place où il y a le grand sapin de Noël, bon qui sera plus là, mais heu heu, mais ouais, enfin bon, bref, il y a il y a il y a ah ça m'énerve de pas me souf c'est pas c'est pas Madison Square, purée, mais bon, peu importe. Heu, je l'ai sur le bout de la langue, c'est face au Rockefeller, heu, Center heu, <groans> bon bref, peu importe, c'est pas grave, mais, heu, mais, heu, oui, oui, non, il faudrait que mais en tout cas, c'est un truc que je vais faire du coup, ouais, que que à ce moment-là
Am Ah! Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais, je saurais te dire où c'est. Ouais et puis comme tu dis, c'est en juillet, tu as tu as largement le temps de de pouvoir, heu, bah, planifier pour que tu puisses, heu, bah, gérer ton stress, tu vois? Ça va t'aider aussi de savoir que là, tel jour, heu, tel moment, tu fais cette activité et donc tu vas pouvoir anticiper le fait qu'il pourrait être fatigué et pas avoir envie de marcher, tu vois?
Mouais, ouais. Ouais et puis en plus, heu, c'est vrai que, hem, moi, quand je suis tout seul, heu, je j'hésite pas à beaucoup marcher. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, heu, tout simplement, heu, l'usage de de certains transports en co en commun, type, heu, métro, heu des métros de New-York. Quand même, tu vas vraiment partout et heu, peut-être pas tout le temps parce que justement, l'idée, c'est aussi de profiter de de la ville, mais mais, heu, peut-être essayer justement, dans cette planification, d'alterner déjà des- effectivement- des des visites, heu alterner entre visites, heu, qui nécessitent une distance enfin, heu, en tout cas de la marche ou ou un déplacement, puis visites plus proches et puis aussi alterner entre le faire des fois à pied, puis peut-être en transport. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que l'anticipation, la la planification, ça peut être intéressant pour réduire le stress. Ouais.
Mmh. Heu, je pense que ça peut être une piste parce qu'au moins, tu pourras, heu, vraiment être rassuré sur ton planning et limite, tu vois, même, heu, faire un plan B, au cas où si, heu, voilà, il il se passe, heu, quelque chose, heu, un imprévu, un endroit qui est fermé, heu, du coup, heu, tu peux pas le faire donc il faut trouver autre chose, heu, tu vois? Ça pourrait franchement, ça ça pourrait palier au fait que que tu te sentes stressé et heu et comme ça pour faire en sorte que tout se passe bien avec ton fils.
Ouais, ouais, clairement. Ouais, tu as raison, tu as raison. Non, mais, en plus, oui, c'est vrai que c'est pas, mmh, dans dans certains coins, c'est pas du tout compliqué, heu parce que bon en plus, on va pas se mentir, hein, heu, sur une semaine, je vais pas non plus lui faire découvrir te voilà, enfin, on va faire les essentiels, comme on dit et heu et c'est vrai que, souvent, tout est concentré dans Manhattan, hein, plus ou moins, hein. Je vais peut-être, pas heu, tu vois? Je mais ouais, ouais, non mais c'est vrai, tu as raison, puis il y a des activités qui sont plus ou moins fatigantes, pu puis il y en a qui sont, heu, un peu plus, heu, relax et tout, donc, heu, ouais, ouais, je vais je vais anticiper ça, je vais planifier, puis je vais surtout aussi essayer, quand même, de de de réfléchir à un prétexte. Ce sera l'occasion de prendre l'avion avant, un prétexte pour, heu, pour qu'on fasse un petit trajet, heu heu, un vol intérieur et que et de voir aussi comment il en comment il appréhende l'avion et et l'embarquement et tout, et tout. Bah, écoute je te remercie en tout cas, pour ces bons conseils, merci beaucoup.
Bien sûr. Mmh mh. Avec, heu, grand plaisir, et heu, je te souhaite, heu, de passer de très bonnes vacances avec ton fils et le voyage va très bien se passer, j'en suis sûre. Si tu vas planifier, il y a pas de il y aura pas de place, heu, pour les imprévus et le stress.
Mmh mh, merci. <chuckles> Ouais.